वही, क्योंकि इसनें जिनकी जैसे रातें आसान कर दी है, पहले हमें अखबार वगैरह अगर हमें पढ़ना हो, कुछ भी हमें दुनिया भर की जानकारी चाहिए हो, तो बस अब हम स्मार्टफ़ोन से कभी भी ले सकते हैं। तो, वो सब चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, वो अब थोड़ी नहीं है, तो, ये भी है, उ हुँ, तो ज़िम्मेदारी वाला अ, जो इस्तेमाल
ए अ इसने टीवी की जगह भी ले रखी है, अब यूट्यूब पर आप कोई भी जानकारी कहीं से भी पता कर सकते हैं। गूगल पर आप कुछ भी सर्च करके पता कर सकते हैं।
हुँ, हुँ। वही। हुँ, वही, वही।
तो हाँ, बहुत पारी चीज़ें हैं, जो कि हमें इसकी तरफ आप जॉब के लिए भी कहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि, ऐसी-ऐसी जॉब के वेबसाइट हैं ज जो कि हमें एक स्मार्टफ़ोन या एक लैपटॉप की ज़रूरत ही होगी। और लैपटॉप से अच्छा मैं एक स्मार्टफ़ोन को ही मानूँगा क्योंकि वह इतना पोर्टेबल है कि हम कहीं भी उसे कैरी भी कर पाएँगे।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे कोई अ, स्टूडेंट है उसको जॉब्स वगैरह ढूँढनी है, तो वो भी फ़ोन के थ्रू कर सकता है और खासकर जब से स्मार्टफ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है तो उसकी जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और क्योंकि इंटरनेट हमें अ, देता है सारी अ, सुविधा कि हम जो है कुछ भी जानकारी कहीं से भी जुटा सकते हैं, तो ये स्मार्टफ़ोन प्लस इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है।
हाँ, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और अ, इंटरनेट आने के बाद तो मतलब अ, स्मार्टफ़ोन एक तरह से एक वर्चुअल एक दुनिया ही क्रिएट कर ली है इसने।
हुँ, हुँ, हुँ। जी। पर हमें ये बहो ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्चुअल दुनिया और जो हमारी असली दुनिया है इसके बीच में हमें जो फ़र्क है, वो पता होना चाहिए ताकि हम जो है एक अ, हुँ।
हाँ, इस पर एक लि लिमिटेड होना चाहिए कि हमें इतना यूज़ करना है या किसी स्पेशल काम के लिए ही उस तरह से हमें अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम पूरा समय ही स्मार्टफ़ोन को दे देंगे, तो हम अपनों के लिए कभी समय ही निकाल पाएँगे। हम अपनी फैमिली को और अपने सहयोगियों को कभी-भी समय ही नहीं दे पाएँगे उस तरह।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी। बाकी आपसे अ, बात कर, कर इस टॉपिक पर बहुत अच्छा लगा। आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं और
हाँ, बिल्कुल आपने जो भी एग्ज़ाम्पल शेयर किए, बड़े रियलिस्टिक थे और हमारे जीवन से जुड़े हुए ही थे वो जो भी आपने एग्ज़ाम्पल दिए।
जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अ, इसका डिस्कशन करने के लिए धन्यवा ओके।
थैंक यू।

जी, क्योंकि जो ये ऐप्स थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनका जो मेन उद्देश्य था, वो था कि लोगों का आपस में जोड़ा जाए। और एक ऐसी अ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जहाँ पर लोग आपस में बात कर सके, आपस में एक-दूसरे को जान सके। पर लेकिन इनका आजकल कुछ अलग ही इस्तेमाल हो रहा है और अगर हम बात करें जी, तो ये इनका है और आप आपने कभी कोई आप इनमें से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? तो आप अपना कोई अनुभव बता सकते हैं?
हाँ। हाँ, जैसे कि आपने सुना भी होगा मैं अपना अनुभव और मतलब जो कि अ, आप देखते हैं कि रोज़ दिनचर्या में आता रहता है, खबरों में भी आता रहता है, कि इन चीज़ों का एक गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी को जज़ नहीं कर सकते, इन प्लेटफॉर्म पर कि, हैं, मतलब वो आदमी सही है या गलत है इस तरह से।
हुँ। हुँ।